Ну, подождите, я не поняла, ш а что? <chuckles>
Как это называется? Ну, в общем, неважно. <chuckles> И можно было доехать так, ну, такое приятное было времяпрепровождение.
А, дирижабль, может быть или в дирижабль, воздушный шар?
Не не с не как бы не вас на к такой, как на кабелях он ездит. Как даже не знаю. Как это называется? Да.
А. Э. Поднимается она куда-то или с с одн там горная местность, да?
Да-да. <sniffs> Ну, в общем, вот такое вот. И можно было так фуникулер, точно. Вот у меня <chuckles> пропало слово. <chuckles> Воздушные шарики. <laughs> И, в общем.
Не фуникулёр, случайно? Фуникулёр. Мгм. <laughs> <chuckles> Я думаю, пытаюсь представить. <chuckles>
<chuckles> Да. И в общем, от моего дома так можно было легко доехать до одного неплохого музея. И он был бесплатный. И я так любила иногда между делом туда поехать. И. Один раз я туда захожу, то есть, там, это далеко не 1 свой был. И я вижу на входе стоит какой-то мужчина весь белый, чуть ли там не плачет и как-то нервно, просто трясущимися руками ш какой-то, там, что-то пишет.
Ага. Мгм мгм. Белый в плане цвета кожи?
Да. Ну, как бы б бледный, да. То есть бледный от э от ужаса. Чё-то пишет, в ка а, э, что вообще происходит? А рядом, я смотрю, лежит ваза. Разбитая. Древняя ваза, которой, там, 2 500 лет. Что-то такое вот, то есть. Лежит разбита, и охранник её пытается как-то понять, что ч что с этой ситуацией делать. А рядом. <chuckles>
М, бледный. Ага. Ага. Ага. А, получается, турист разбил вазу, да?

Мгм. Ну да, я зимой даже там была, и и то было у невероятно много людей. <chuckles> Казалось бы.
Да. <laughs> Да.
Думаю, страшно представить, что здесь летом происходит, наверное, вообще. Невозможно ни в какой музей без очереди попасть. Там, наверно, стоять надо весь день.
Да. О. Ой, да, и там, допустим, вот этой, э, Флоренции, так там есть, ну, достаточно много достопримечательностей и очень таких, важных с точки зрения истории. И по сути, я попала только в 1 место, потому что ив да, вс пардон, в 2 места. Потому что все остальные там очередь шла прям наружу, <chuckles> обходила вокруг здания. И то есть люди там ждали серьёзно по 3 часа на солнце, чтоб тока попасть внутрь.
Ага. Ага. Чтобы попасть просто. Ну, кошмар, конечно.
Эт то есть то есть по сути весь день уходит только на то, чтобы увидеть что-то одно. И я такая: не не нет. <chuckles> Нет, спасибо.
Мгм. Мгм. Да, но это вот проблема тоже такого популярного сезона и популярного города, что, действительно, много очень туристов.
Да. И мне кажется тоже ну, как бы судить за это. Ну, как бы я не я не сужу за это, но есть такая фишка, что, действительно, туристы, которые, допустим, мало путешествуют, или для них это вообще там какое-то 1 путешествие в принципе или за долгое время. Есть такая фишка у них, что ну, меня это раздражает, но я в принципе понимаю это. Пытаются успеть всё везде. И строить себе график
А, м мгм. Мгм. А. Так и галопом по Европам, получается. <chuckles>
да, точно. И то есть строить себе график ещё хуже, чем на работе. То есть там, э, в 8 утра одно, в 8:45 что-то другое, в девять пятнадцать что-то ещё. Заранее заказали автобус, заранее заказали поезд, заранее там всё, всё, всё. Так, так, так, так, так, так, так. То есть. Я не знаю, как они вообще отдыхают так.
<laughs> <laughs> Ну, это реально какая-то работа получается. Для меня это вообще бы не отдых был, если такими темпами везде бегать, прыгать.
Э. Да. Да. Да. После такого отпуска нужно ещё отпуск.
Ну, я тоже больше за. Да, да, определённо. Эм, для меня вообще, наверно, норма, если я в новое место еду, 1-2 музея вот, вообще не больше. Больше мне не надо. <chuckles> Я уже устаю от них, и мне уже скучно становится.
Мгм. Раз. Да. Если это, конечно, только не какие-то музеи, что там, я не знаю, что-то ка какие-то активно ну, есть музеи, где какие-то активности делают. То есть там
Ну да. Да.
асн ну, в основном для детей-то оно да, то есть такое ещё можно как-то пережить. А если просто ходить и читать вывески исторические, то да.
Мгм. Да, и смотреть, не знаю, на кувшины там, на картины, конечно, довольно быстро надоедает.
Э, да. Д. 2 музея- это прям максимум.

Ну да, м, ты особенно, наверно, говоришь про какие-то достопримечательности, если, не знаю, в городах типа Рима там или где-то- там, конечно, наверно, хочется всё фотографировать.
Да. Мгм. Да. Да. И, напуст допустим, в галереях всяких тоже там ход ходишь. Ну, как-то я обычно не фоткаю фотографии. То есть я, э, ну, картины то есть. То есть я просто как-то пытаюсь прочувствовать их, понять. А есть люди, что там застревают на полчаса, и все члены семьи, там все 6 детей <chuckles> по очереди фоткаются с этой картиной. В общем, да.
Мгм мгм. Как-то э, да. Начинает Ой, это да. Это да, действительно немножко раздражает. Но с другой стороны, н ть я не знаю, может быть, как-то немножко толерантно тоже к ним надо относиться. Вдруг они 1 раз куда-то выбрались, и там вот у них столько радости. <chuckles>
Ну да. <chuckles> Нет. Да, то, что нужна толерантность, я согласна, но <chuckles> то, что надо бороть вот это раздражение, но сложно.
От мне кажется, знаете, еще при это происходит, может быть, с опытом. Когда побольше путешествуешь, то уже нет такой тяги к тому, чтобы фотографировать вот каждый уголок, каждую вещь. А поначалу, может быть, действительно хочется.
Да. Да-да. Да, есть такое.
Но по по опыту я знаю, что я тоже, если в галереях я начинаю чё-то фотографировать, в музеях, у меня просто эти фотографии, ну, лежат, и я никогда их не пересматриваю. То есть думаю: за зачем я вообще это делаю? <sniffs> Можно же просто действительно ходить, пр пропитаться этой атмосферой, да, какой-то, например, музь какого-то замка. Мгм, мгм.
Мгм. Да. Н. Да. Куда более приятно. Да, это как вот и всегда в есть какие-то турис Ну, не туристы, а как бы, например, на концертах или, не знаю, какие-то фейерверки, или что-то такое. Что есть люди, например, снимают видео, там 10 минут фейерверков или там <chuckles> снимают полчаса концерта, вот такой. И такой: "Ну, как бы, что вы с этим будете делать потом?"
Ага, ага. Да, а в итоге потом получаются и плохие видео, и плохой звук, и плохие фотографии, потому что там много одне огней, громкая музыка, и в итоге всё это, да, непонятно зачем. Ну, действительно, иногда лучше просто насладиться в происходящим, ловить момент, и, м
Да. Да. А в Да, я согласна.
Зна знае чё мне нравится на некоторых ко Ага, ага. Извините. Н на некоторых концертах, н например, я хотела заметить, что, а, телефоны заклеивают людям, чтобы они тоже не фотографировали, и Да, я вот в каком-то клубе у меня тоже было, что мне камеру на телефоне заклеивали, чтобы тоже там ничего не снимали, но это в целях и безопасности, возможно, п чтобы
А у вас есть что-то такое? Не я, х х Да, хотела спросить. Мгм. Да. А, серьезно? Мгм. Мгм.
ам, ну какие-то там, э, очень такие откровенные наряды, может быть, я не снимала. Но и, наверно, чтобы тоже наслаждаться там происходящим, а не отвлекаться на камеру постоянно.
М. Ох ты! Ну это умно, да. Как бы я н никогда в таких местах не бывала, но, в принципе, в этом логика есть, то есть и довольно-таки большая. Да, это интересно.
Мгм. Да.